Anong leksiyon ang tinuro ng bagyo sa komunidad mo?
Naku, napala napakalaking ano, leksiyon talaga 'yong naituro no'ng bagyo. Lalo na do'n sa mga apektadong kalapit lugar namin na kung saan ah, unti-unting nawalan ng tirahan ganyan. Lalo na sa probinsiya namin ah. Kasi no'ng dinaanan ng bagyo 'yong probinsiya namin lalong tumaas 'yong tubig. Ngayon 'yong mga kapitbahayan no'ng kapitbahay namin do'n, do'n sa bahay namin na 'yon, lubog na sa tubig. 'Yong tubig talaga nando'n na sa loob ng bahay nila, abot tuhod na, 'di ba? Imagine na lang. Oo, totoo 'yon. Alam mo nakikita ko lang 'yon sa mga documentaries, eh. 'Yong mga ano talaga 'yong sa GMA, 'yong mga I-Witness na minsan kapag ka dumadalaw sila sa isang lungsod na lubog na ng tubig 'yong mga bahay-bahay. Gano'n 'yong sa amin sa probinsiya no'ng mama ko, kung saan siya lumaki. Oo, 'yong to the point na hindi mo na puwedeng, lakarin kailangan mo nang ibangka gano'n. Ayun medyo nakakalungkot lang. For me ayon, 'yong leksyon eh, na kapag hindi mo pinangalagaan 'yong kapaligiran mo, kapag ka puro ka tapon ng basura kung saan-saan, hindi mo itinatapon nang maigi o kaya 'yong mga puto ah, 'yong mga puno pinuputol mo ng hindi mo man lang pinapalitan. Kumbaga pansin mo eh, 'pag binabagyo madaling umapaw 'yong tubig, madali na lang bahain 'yong isang lugar, ganyan. Tapos makikita mo 'yong mga basura 'di ba, sa baha ang dumi ng ang dumi ng kalsada, kulay itim, 'di ba, 'yong gano'n hindi clear water. Kasi kagagawan 'yan ng mga tao, eh, 'di ba? Kumbaga ah, konti ah wala silang tamang pagdidisiplina sa sarili 'no, pagdating sa kalikasan. Kaya ang mapapansin mo kahit sa Manila, 'pag bumaha ah, may mga ngilan-ngilan sa lugar sa Manila na talagang binabaha, 'yong España, more on sa Manila talaga, 'di ba? Eh, hindi naman puwedeng lagi na lang isisisi sa flood control, eh. Minsan 'yong sariling aksyon ng tao is ano talaga, responsable talaga do'n sa ano, sa pag-commit ng matinding pinsala.
Mhm. Naku. Mhm. Oh my gosh. Oo. Mm. Hala grabe. Oo. Mm. Mhm. Mm. Tama. Mm. Mm. Oo, tama ka din naman 'no, na talagang grabe din yung epekto talaga ng ano, eh, sakuna talaga like, yung pag-baha 'yan, ang daming binabahang lugar ngayon. Ang nakakalungkot alam mo, yung nasisira yung mga properties nila, yung grabe like yung sa Cebu lang, yung bahay, mga sasakyan, yung mga baboy nila. Isang baboy nga lang nasa sa 20,000 na 'yon, eh, imagine yung dami ng baboy na 'yon, tas makikita mo pa yung katawan ng mga bata, yung mga matatanda nagkalat. 'Di ba so, ah, parang grabe. Pero sa tingin mo ha, like pero dito tayo sa may NCR tingin mo ano din, ah, may rason din kasi 'yong mapa talaga ng Pilipinas eh, talagang nakatakda rin kasing lulubog. 'Yong mga ibang area talaga?
Yes. 'Yon nga eh, kawawa. Ah, oo. Lalo na 'di ba, isla lang naman talaga tayo na bigla lang pinagtagpi-tagpi ganiyan, bigla lang lumitaw. Talagang darating 'yong araw 'pagka hindi mo rin talaga pinangalagaan 'yong kalikasan mo at kapaligiran mo talagang ano mapapa mapapabilis talaga 'yong paglubog 'no, 'yong lalamunin na talaga tayo ng anyong tubig. Kasi kung mapapansin mo sa ibang lugar at ibang probinsiya, 'di ba, gano'n na 'yong nangyayari kagaya nung binigay kong example kanina, 'yong sa lugar ng mama ko, hindi na kami umuuwi do'n matagal na kami hindi nakakauwi do'n gawa ng dahil sobrang taas na ng tubig do'n talagang kahit gustuhin man namin na dalawin namin 'yong, ah, mga tito ko, tita ko, tsaka 'yong mga pamangkin ko, hindi ko na magawa kasi nga sobrang hirap at hindi kami sanay sa ganong buhay 'no. Kumbaga parang ano ah, puwede kang makakuha ng sakit kagaya ng mga leptospirosis, 'di ba, kasi sa tubig 'yan eh, oo, sa baha talaga 'yan. Actually, marami na nga 'kong marami akong nababalitaan na, tumataas 'yong cases ng leptospirosis eh, kasi lalo na sa mga ano dito sa NCR sa mga bandang Tondo, 'di ba? 'Yong mga squatters area, 'di ba, sobrang daming gano'n, kasi sila rin talaga 'yong parang, ah, pinagmumulan no'ng nag-iimbak sila ng mga basura, 'di ba? Minsan 'yong overpopulation hindi na nila nako-control balang araw, mm.
Mm. Tama. Mhm. Mm. Ay, naku oo. Mm. Mhm. Yes tama. Pero matanong ko 'no, do'n sa mga pamilya mo na nilulubog na. No'ng araw ba ano hindi sila nilulubog parang recently lang ba? Or talagang dati pa lang kasi nalulubog na sila?
Ah, oo. Hindi talaga! Kumbaga, hindi talaga nalulubog. Actually, ang ganda ng lugar na yun dati nung bata ako, eh. Ta's nung bata ako, weekly ako umuuwi dun. Pero, ang ganda talaga nung baryo na yun sa Pampanga. Sa Pampanga kasi yun, eh. Kumbaga, kung familiar ka sa may bandang Masantol, ayan, na-feature na kasi 'yan sa Eyewitness, eh. Yun, yun yung lugar kung saan lumaki yung mama ko. Dati talaga hindi yun lubog, mataas talaga yung lugar na yun, to the point na yung lupa talagang makikita mo pa yung mga tanawin na magaganda, ganyan. Hindi pa siya lubog. Tas, yung mga bahay-bahay, hindi pa kalahati. Talagang matataas yung bahay do'n. Pero sa paglipas talaga ng panahon, dahil nga binabagyo yung lugar na 'yon, tapos maraming pinuputol na puno, ganyan. Kasi may mga tinatayong establisimento do'n, eh. Ayun ang nagiging singil ng kalikasan do'n kapagka tuwing uulan, lumulubog agad. Hanggang sa hindi na kinaya ng lugar namin do'n, yung ano, yung pinsala na nadudulot nung mga bagyo. Kaya ayan naging ano na, lumala na nang lumala, to the point na, marami na rin lumilikas do'n sa lugar na 'yon. Kaunti na lang yung mga tao do'n sa komunidad nila.
Mm. Mhm. Oo. Mhm. Mm. Eh eh pano yun, ah, paano yung mga nakatira dun. Ah kunwari syempre babaha, mapapasukan na naman ng tubig yung bahay nila. Paano yung mga gamit nila dun or parang nasanay na ba sila, or talagang, um, halos lahat lumilikas na? Pero, 'di ba, hindi naman kasi lahat affo afford nila lumi lumikas eh, paano naman yung mga natira doon?
Ah oo. Ayun, kagaya na lang talaga no'ng sa tito tsaka tita ko 'no. Talagang hindi nila iniwan 'yong lugar na 'yon, kasi may 2nd floor 'yon eh. 'Yon nga lang, ang problema syempre hindi naman nila lahat lahat mabibitbit 'yong mga gamit sa first 1st floor, 'di ba. Ang nangyayari, 'pag may matinding ulan talaga kagaya na lang no'ng Uwan, 'yan 'yong mga <chuckles> Yolanda, 'yong mga bagyong Odette. Ang nangyari no'ng time na 'yon, kung hindi ako nagkakamali kasi tumawag sila no'n. Ang nangyari, pinakita nila through video call 'yong 1st floor, talagang lubog, hanggang ano baywang na ng tao. So, sad to say, 'yong ibang mga gamit do'n, like 'yong mga lamesa, 'yong mga TV ganyan, 'yong mga drawers ganyan, pati 'yong mga upuan. Talagang ano, 'yong before and after nakita ko, 'yong after na no'ng bagyo, pagbaba nila syempre humupa na ulit 'yong tubig, puro putik. <chuckles> Talagang nasira na talaga, oo. Ganun talaga wala silang choice, lalo na dalawa lang silang mag-asawa, wala naman ibang tutulong. Tsaka 'yon nga, gawa nga nung ano 'no, tama ka do'n, 'pag hindi afford na lumikas. 'Yong tito, tita ko kasi, kumbaga bahay na nila 'yon. Parang nahihirapan na silang iwan 'yong bahay na 'yon, kasi no'ng time na nag-abroad 'yong tito ko, siya yung nagtayo ng bahay na 'yon. Pero hindi naman, oo, hindi naman din talaga inexpect na bandang huli, lalamunin ng tubig 'yong ano, 'yong baryo na 'yon, 'yong lugar na 'yon. Kung alam lang sana, 'di sana, hindi na kami nagtayo ng bahay do'n. Mm.
Mm. Yes, totoo. Mm. Naku. Mm. Mhm. Naku, ano ba yan, oo. Mm. Ah. Oo. Mm, pero, ano ba 'yong parang main cause bakit nagbaha doon? Like, may iba-iba kasi 'yong cause ng baha eh. Puwedeng sa basura, puwedeng 'yong sa fla ah hindi maayos na flood control project, or baka talagang ah, ah, may shifting ng ilog sa kanila. Ano ba 'yong naging ah parang ano, ah, rason?
Hmm. Ayan. 'Di ba parang meron 'yan eh, yung sa dam. Yung sa mga dam, yung nag-re-release ng tubig. Minsan do'n yung diretso no'n, eh, dahil konektado 'yon sa ano, oo, kaya mabilis din talaga yung pagtaas ng tubig 'tsaka 'yan nadadagdagan lalo kapagka uulan. 'Di ba ang cycle kasi ng mga dam, kapag may matinding pag-ulan, nag-re-release na sila advanced ng tubig. So ngayon, napupunta na yun sa mga apektadong kalapit na lugar, dun sa mga siyudad na yun na pinag-releasan ng dam kasama na nun sa baryo namin. Nangyayari diyan, tumataas na yung tubig, wala pa yung ulan. Ngayon, 'pag umulan, lalong dadagdag, lalong lalala yung ano, yung sitwasyon namin, gano'n. To the point na maraming hayop na namamatay kasi yung mayro'n din kaming alagang baboy do'n eh. Kumbaga, ayun, dahil nga sa ulan parang nasasayang, nalulugi yung negosyo, 'di ba? Parang yung kabuhayan ng mga tao do'n, yung babuyan, ganyan. Yung mga manukan, ganyan. Pati na rin yung mga kambing, ganun, unti-unting naaano, namamatay. So, apektado talaga yung komunidad doon. Kaya marami rin talagang lumilikas na. Pero ayun, yung sa sitwasyon naman nung tita ko 'tsaka tito ko, pini ah, pinili nilang manatili lang kasi nga nandun yung bahay nila, nandun yung kabuhayan nila. 'Tsaka wala naman silang ibang malalapitan kundi sarili lang nila, kaya tinitiis nila. Pero ang sinasabi namin pagka halimbawang hindi na kaya, ah, lisanin na nila. Kasi kung ano naman na mamaya may bata pa naman silang anak. So, medyo delikado 'yon sa mga bata, 'di ba, yung gano'ng lugar. Ang hirap nga na isipin 'no, papaano nila nakakaya yung gano'n, yung kumbaga, ah, lubog yung ano, lubog yung bahay nila tapos wala ng pag-asa, 'di ba? Kasi taon na talagang nakalubog yung bahay dun eh. Kumbaga, wala na lang silang choice kasi 'andun yung bahay nila, andun yung mga mahahalagang gamit nila, ganyan, 'tsaka hindi nila na maiwan mismo yung bahay, mm.
Mm. Ay, kaya pala. Mm. Oo. Mhm. Naku. Mm. Mhm. Mhm. Mm. Yes. At saka ano kasi siyempre may menti may sentimental value 'yon para sa tito mo 'no, kasi pinundar niya 'yon eh, oo. Pero alam mo, nakakatakot 'pag baha din yung sabi mo kanina yung Leptospirosis talaga tapos yung kuryente. Paano 'pag 'di ba, nasa baba ka, lubog yung paa mo tapos may naapakan ka pala o 'di kaya'y may nasagi sa bewang mo na live wire, nakakatakot talaga. Pero ano 'yon, parang tinanggap na rin ba nila yung gano'ng nangyari na talagang ano? Mm. Saka ano eh oo.
Mhm. Oo. Oo, sanayan na lang, mm. Sanayan na lang din talaga, mm. Kasi nasabi nila na parang ang hirap din iwan nung bahay na 'yon kasi pinaghirapan nila 'yon no'ng time na nag-OFW pa yung lo yung tito ko eh. Kumbaga, do'n kasi lumaki rin yung mama ko, dati silang magkakapatid. Ngayon, yung tito ko na 'yon na may-ari nung bahay, siya yung nagpatayo no'n. Ngayon, ang nangyari diyan, pati yung lolo't lola ko do'n sa mother side ko, do'n na rin talaga sila tumira. Oo, parang may semti ay, sentimental value talaga yung bahay na yun. Kaya siguro hindi nila maiwan, to the point na naiintindihan na lang namin kahit na gano'n yung sitwasyon, bakit hindi 'di nila maiwan. Kasi sabagay, 'yon yung parang ano eh, 'yon yung nagsi-symbolize talaga nung pamilya sa kanila. Dati andun yung kinalakihan nila, magkakapatid, ganyan, pati yung lolo't lola namin. Kaya siguro nahihirapan silang ano, 'tsaka wala na rin paraan para ibenta pa yung bahay eh. Kasi dati nabenta namin yung bahay, pero walang gustong bumili kasi nga dahil sa lugar, mm. Oo, 'di walang walang interesado. So, wala rin. Kahit na iabandona mo na, wala ring titira eh, wala rin talagang may gustong tumira kasi dumadami na yung mga tao na lumilikas. 'Tsaka ito pa, do'n sa lugar nila, dumadami yung cases nung Leptospirosis, yung sa daga nga. Oo, kaya medyo delikado. Kaya importante talaga yung nagsusuot sila ng mga boots, yung mga bota, 'di ba, mga gano'n. Mm.
Mm. Hmm. Tama. Mm. Totoo. Tama, kasi alam nilang bahain. <laughs> Oo. Mm. Hmm. Hay naku. Ano ba 'yan. Mhm. Mm. Pero sa tingin mo 'no, yung mga bagay na ganyan, oo. Paano kaya tinutulungan ng mga, ah, sakunang ito, like kunwari, yung mga baha nga yung gaya sa nangyayari sa tito mo, yung mga tao na mas ma-appreciate ang mga simpleng bagay sa buhay?
Hmm, mahala mahalaga talaga 'yong manpower do'n sa, komunidad nila eh kumbaga in times of sakuna, ang ginagawa kasi ng mga tito, tita ko, ngayon 'yong mga mabababang lugar na may maliliit na bagay pinapa, ba bahay, ah, pinapaano nila, pinapatuloy nila do'n sa bahay kumbaga lahat sila nasa second 2nd floor. Kumbaga napakalaking bagay na non, eh, 'di ba? Lalo na kung, halimbawa 'yong kapitbahay kasi namin do'n maliit lang 'yong bahay kumbaga isang palapag lang siya, eh. Ngayon 'pag may matinding ulan do'n talagang umaabot hanggang bubong 'yong ano nila 'yong tubig. Oo kaya kumbaga 'yong, maliit na tulong lang no'ng tito tsaka tita ko is 'yong patuluyin lang sila do'n sa bahay 'di ba malaking bagay na 'yong kahit papaano 'yong kaligtasan nung mga bata pati nung mga tao do'n is, ah, kahit papa'no naiibsan hmm.
Mm. Mhm. Ah. Mm. Naku! Mm. Mm. Totoo yan. Pero ah, like kunwari ikaw 'di ba? Ah, sa dami ng sakuna na nangyayari sa ating bansa. Kung pipili ka ng isang lugar na, ah, tatayuan ng yung magiging tahanan, ah, paano ka pipili?
Hmm, siguro para sa akin pipiliin ko na yung mga matataas na lugar talaga ano. Tsaka, maganda talaga, eh, ito hindi masyado nabibigyang pansin eh. Yung mga bahay na ano, yung mga earthquake drill na ano, na parang, ah, earthquake na ano, tawag dito, yung parang ah prone hindi siya prone sa earthquake, gano'n. Kumbaga in times sa sakuna, parang hindi agad naluluma or nasisira yung isang bahay. Kumbaga, ako gano'n ang gagawin ko eh. Kumbaga, yung mga calamity talaga na puwedeng magdulot ng magiging masama sa isang bahay, 'di ba. Yun ang gagawin ko, pipili ako ng isang mataas na lugar nang sa gano'n, kahit papaano hindi ako maaapektuhan. Kasi, may mangilan-ngilan pa rin naman mga area dito sa NCR na kung saan matataas yung lugar, na kung saan mga katabing barangay lang nila yung binabaha. Pero sa isang specific na area na 'to hindi tinatamaan ng matinding baha or hindi masyadong apektado. So, yun ang pipiliin ko. Para kahit papano 'di ba, hindi masayang yung efforts mo. Kasi, balang araw 'di ba, kapag nagtayo ka ng bahay siyempre gugustuhin mo naman yung hindi masisira, hindi masasayang, 'di ba. Yung magiging comfort, ah, comfort ah, komportable yung ano mo, yung pamilya mo, pati ikaw at the same time, pati yung magiging anak mo in the future.
Hmm. Mhm. Mhm. Oo. Yes, totoo. Mhm. So, parang iiwas ka sa mga faultline, sa mga mababang lugar talaga. Oo. Pero siguro 'no sa mga siguro yung mga lupa sa mga matataas na lugar 'no medyo nagmamahal na din. Kasi, siyempre madaming taong gusto do'n eh, 'di ba. Oo. Kaya nga eh. Mm.
Mhm. Ay, oo. Lalo na sa NCR mahal talagang lupa sa NCR, compare mo sa probinsiya. Mm tama.
Oo. Ah, may mga payo ka ba sa mga tao 'no na dumadanas ng sakuna ngayon?
Ayan, magsilbing aral sana ito 'no. Pangalagaan n'yo yung kalikasan, magtanim ng maraming puno. Yun lang yung masasabi ko. Kasi, ang puno, kagaya nalang sa Sierra Madre 'di ba, yung nagdaang Uwan 'di ba, nakita mo kung paano naman tayo protektahan ng Sierra Madre dahil sa kagubatan. Kumbaga, yung eye of the typhoon, talagang napatay nung Sierra Madre. So, magsilbing aral sana 'to.
Mhm. Tama, maraming salamat sa mga impormasyon na ibinahagi mo.
Ayun, maraming maraming salamat din sa pagkakataon 'no. Nag-enjoy ako diyan. Ayan. Paalam!